ええ、最近のニュースで気になったことなんですけど。もう私今ニュース番組アメリカにいるんですけど、ニュース番組つけたらもう全部 LA、ロサンゼルスの、あの、あいアイスのプロテストの
うん。 はい。 うん。うん。 <laughs> そうですよね。 そうだよね、最初
話なんですけど。
ナショナルゴあのガードを2000人送ったじゃない？最初、そう、みっか前ぐらいに。それでなんかすごくブレイキンニュースでちょっと通知が来たわけ。え？そう、なんかそう通知が来て、で、どうなってんのって調べて、で、これまた調べたら、このま今度はマリンからななひゃくにん。
ああ、そうですね、ありますね。うんうんうん。 はい。 はい。え、そうなんですね。 はい。 はい。 ああマリンけ、そうですね。うんうん、送られるって。
でってぃって、え、こわそう、でなんかさ、X とかさ、SNS でなんかその、これは何？写真加工してあるのってぐらい、なんかいろんな写真流出してて。
はい、うんうん。 うんうんうん。 出てますね。メキシコの旗をこう掲げて。ん。
そう、そうそうとこれはほんとの写真で加工されてどっちっていうぐらい、何が起こっているか分かってなくてさ
うんうんうんうんうん。そうですよね、今しかも AI とかもあるから、何が嘘で何がほんとかわかんないですよね。
うん。 そうなのよ、怖いのよ。 そうそうそう。ただうん。
でもこれ、特になんか強制送還だから、まあ、私も移民なのでまだ。シティズンシップ市民権取ってないので。なんか
うんうんうんうんうんうん。そっか、今はあれか、グリーンカードか。
ん、グリーンカードなんですよ。だからまあ、あの関わる話ではあるなとは思ってたんですけど。うん。でもなんか難しいですよね、このなんか話題って。
うんうんうん。 そうよね、確かにね。 うん。
なんかその今、なんだろう、やっぱそうやって不法で来てる人を強制送還したいっていう気持ちも分かるんですけど、なんかまなんかそう、やり方がひどいみたいな感じで今抗議されてるんですかね？
うん。 うん。 何かそろそれを盾に何かい俺もそう、最初はた何だろう、それだったらってみんなサポートしてたじゃない。支持してじゃない。
うんうん。 うんうんうんうん。 はい、そうですね、うん。
そのクリミナルのバックグラウンドを破った人たちを国に返すっていうのはすごく、ま、理にかなっているっていうか。それは当たり前の話じゃない。ただそうじゃなくて実際は。
はい。はいはい。 うん。 そうですよね。うん。 はいはい。
で、すべての移民？をターゲットにしてるっていうのが、だんだん分かってきて、で、今その留学生も入れなくなってきてるじゃない？
あ、はい。 なるほど。 はい、そうですね。
で、F-1、そのアーティストビザも、H-1 ビザ、そのワーキングビザも厳しくなって、で、 後のロータリーも国によっても全然ちが違くなって。
あ、はい。 みたいですね。 うんうんうんうんうん。
んで、そのハーバードの事件とかいろいろあるじゃない、中国人が入れななかったりとか。うん。だ、すごい、その何だろう、移民全般に対してのポリシーがすごく厳しいってことで、だからちょっと話つ話とちょっと違うんじゃないのっていうことですごい批判を買ってるのは、うん。
はい。 ああ、ありますね。うんうんうん。 確かに。 うんうんうん。ちょっと厳しい。 なるほど、それで批判買ってるんですね。でもなんか、今日本でも移民の移民というかその外国人の方の、なんか問題が結構増えてるわけじゃないですか。
みたいね。 うん。 うん。